อืม แล้วพอหลังจากซื้อมาแล้ว เป็นยังไงบ้างคะ SIM ตรงนั้น?
คือหลัง จาก นั้นเนาะเราก็ลงมาที่รถไฟฟ้า เพื่อที่จะนั่งรถต่อเข้าเมืองใช่ไหมคะ แล้วพอแบบ โอ้โฮ เปิด SIM ได้ประมาณ 15 นาทีมั้งคะ หลังจากที่เราแยกกับคนนั้นน่ะ คือจู่ ๆ อะมันก็เล่นไม่ได้ค่ะ มันก็แบบโหลด ๆ ๆ ส่งเมล ส่งแชตหาใครก็ไม่ไป เราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย อันนี้แบบแปลก ๆ แล้ว ก็เลยส่งข้อความหาเพื่อนมันก็ไม่ไป แล้วก็ลองดูของเพื่อน ของเพื่อน ที่ซื้อก่อนหน้าเราอะค่ะ ที่ไม่ได้ซื้อกับคนนี้นะคะ หมายถึงว่า ซื้อที่อื่นอะ ของเพื่อนก็เล่นปกติ มันไม่ได้เป็นที่เครือข่าย หรือว่าเป็นที่อะไร เราก็เลยเหมือนรู้สึกแปลกใจว่า อา ค ลองเปิดเครื่อง ปิดเครื่องใหม่แล้วก็ยังเล่นไม่ได้ค่ะ ก็
อือฮึ ค่ะ อืม อืม อือฮึ อืม อืม ๆ อืม อืม อือฮึ อือ ก็เลยต้องแบบ
ก็เลยหลัง อืม
ค่ะ หลังจากนั้น มีวิธีการตรวจสอบยังไงคะ?
อืม ก็เลย อา อา หลังจากนั้นเนาะ ก็เลยแบบ อา เราก็ถึงสถานีที่เราลงพอดี ค่ะ ก็ เลย อะ แวะร้านโทรศัพท์ สักหน่อย เพราะว่าเผื่อเขาแบบทำได้เนาะ ลองให้เขาแก้ให้ เรา ก็ยื่นโทรศัพท์ให้เขา แล้วก็บอกว่า อ่า อธิบายให้เขาฟังว่า เออ เหมือนโทรศัพท์เนี่ยมันมีปัญหา เปลี่ยน SIM มาแล้ว จู่ ๆ SIM อะก็เล่นไม่ได้ เขาก็แบบเอา โทรศัพท์เราไป เขาก็ดู ๆ ๆ ๆ ๆ เนาะ เขาก็บอกว่า เหมือนมัน มันเป็น SIM เถื่อน SIM ที่หมดอายุแล้วสักอย่าง หนึ่ง นี่แหละ
อือฮึ อืม อือฮึ อืม โอ้โฮ
ใช่
ตายแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ พอฟังเรื่องราวของคุณน่ะเนาะ มันก็เหมือนกับว่า เวลาเราไปท่องเที่ยวสถานที่ ต่าง ๆ อะ มันก็มักจะ นักท่องเที่ยวเนี่ยก็มักจะเป็นแบบเป้าหมายของนัก ม ของมิจฉาชีพเลย ที่จะแบบจะเข้ามาหลอก อะไรเงี้ย แบบเนี้ยค่ะ ในฐานะที่คุณเที่ยวบ่อย ๆ อะ อย่างงี้ แล้วก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาด้วยแล้ว แบบเนี้ย เราจะมีแบบสัญญาณเตือนภัยหรือว่าป้องกันตัวเองยังไงอะคะ? เวลาที่ไปเที่ยว สถานที่ต่าง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม <chuckles> ใช่เลยค่ะ อืม อืม อืม โอ้ อันแรกเลยก็น่าจะเป็นแบบว่าเราก็ต้องมีการแบบว่าเตรียมพร้อมให้พร้อมเนาะ อย่างเป็น SIM โทรศัพท์ เดี๋ยวนี้มันก็มีแบบพวก eSIM ต่าง ๆ ที่แบบ ราคา ถูกมาก แล้วก็ติดตั้งจากไทย ซื้อให้เสร็จจากไทยให้เสร็จเลย แล้วก็ อา ถ้าเกิดว่า เป็น SIM ปกติ ก็เตรียมให้เสร็จเลย หรือว่าซื้อให้ ข้าง ข้างในให้เสร็จเลยค่ะ แล้วถ้าเกิดว่า เป็น อย่าง อื่น ก็ต้องรอบคอบแล้วกัน แล้วก็อย่าไปหลงเชื่อคำง่าย
อืม อือฮึ อืม ค่ะ อืม ก็คือว่า ต้องตรวจสอบก่อนเนาะว่า มันเป็นยังไง หรือว่าในเรื่องของการแบบดูสินค้าก่อนด้วย อย่าเพิ่งแบบรีบตัดสินใจซื้อ มีการเช็กราคา อะไรอย่างงี้ ก่อนด้วย ใช่ไหมค่ะ?
อืม

ใช่เลย ก็รู้สึกว่าแบบพอไปเตือน ก็แบบมีคนน่ะมาแสดงความคิดเห็นด้วยว่า "เฮ้ย เคยเจอเหมือนกันค่ะ" แล้วบางคนบอกว่า "โอ้ ขอบคุณมาก วันนี้เกือบ ไป" คือประมาณนั้น แบบรู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์ด้วยเหมือนกัน เพราะ ว่า ว่าในมุมกลับกันน่ะ บางทีเวลาเราแบบเข้าไปดูรีวิวในกลุ่มต่าง ๆ ที่เขามีการเตือนแบบพวกมิจฉาชีพเอาไว้ เราก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับเรามาก พอเราไป จริง ๆ เราก็ได้เอาสิ่งที่เขาเตือนไว้นี่แหละค่ะ มาปรับใช้
อืม อะฮะ อื้อฮือ อืม ค่ะ อืม อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลย ก็เนาะ นักท่องเที่ยวด้วยกัน เราก็ต้องมีการช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน จะได้แบบว่ารับรู้ข้อมูล แล้วก็เตรียมตัวได้ทัน โอ้โฮ วันนี้ก็ได้รับฟังเรื่องราวของคุณ ก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มาก ๆ เลย แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับนักท่องเที่ยวด้วย ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ ที่มาเล่าสู่กันฟัง พร้อมถึงวิธีการเตรียมตัวในการป้องกันอีกด้วยอะค่ะ